Ich war noch jünger, das heißt, man hat vielleicht noch nicht so die, ähm also, man hat vielleicht nicht so, ja, viel Sport gemacht und das kam halt schneller mal äh, nicht so schnell, aber, äh, es ja, da hat mich damals wohl nie interessiert, wie ich rumgerannt bin, was war. Und, ähm, das war damals schon ziemlich radikal, muss ich sagen, äh, viele meiner Freunde haben sich da drüber Lust gemacht damals, ähm, aber ich habe gesagt: „Mich juckt’s halt nicht, mich interessiert’s nicht.“ Ähm, aber irgendwann, wenn man so sieht, dass, äh also, ja, es war eigentlich so ‘ne Entwicklung fast schon, dass ich mitbekommen habe, dass, ähm, viele meiner Freunde so 'n bisschen, äh, mehr mit Mädchen zu tun haben, die haben Mädchen, und bei bei mir ist halt so gar nichts passiert. Und zwar, sage ich mal, die Entwicklung, dass ich meinem Geburtstag quasi bewusst geworden bin: „Okay, du musst halt mal irgendwas machen. Du musst dich irgendwie kümmern.“
Mhm. Okay. Ja, und wie ging's dann weiter? Mhm. Mhm. Mhm. Okay.
Weil es war auch so, ich hatte kein Hass hier richtig, es war wirklich einfach, äh, sehr, sehr verloren alles.
Mhm. Ja, und dann also, es war einfach nur dein Geburtstag. Es war nicht so, dass du irgendwie dann auf dieser Ostseereise, was weiß ich, so 'n Traum-Mädel gesehen hast und gedacht hast, so: „Boah, das ist sie“, und dann <laughs> hast du sofort deinen Stil verändert. Gab keinen wirklichen Auslöser, einfach nur die Zeit, einfach nur den Geburtstag.
Ähm, du musst dir vorstellen, war in ’ner ziemlichen ich war in ’ner ziemlichen Krisensituation, weil in dem Moment, wo ich quasi Geburtstag hatte, lag einer meiner Freunde 5 km vom, ähm, Zeltp äh, Campingplatz entfernt auf’m Deich. Das heißt, ähm, wir hatten, sage ich mal, Probleme, dass ich ihn irgendwie nach Hause kriegen musste und er ist nicht vorwärts gekommen. Ich habe quasi wen geholt oder wen gerufen, der uns abgeholt hat. Und ich war quasi in der Nacht zu meinem Geburtstag quasi alleine auf’m Deich, habe dann so ’n bisschen über das Leben nachgedacht, weil ich musste ihn irgendwie nach Hause bekommen, aber konnte gar nichts machen, weil er konnte nicht weiter, er konnte auch nicht erzählen. Äh, das ist halt
Aber was war passiert? Der war betrunken oder was? Oder v äh, Unfall? Ah, okay. Mhm. Okay, und dann ja, dann
der war völlig äh, völlig betrunken, ja. Da war ich auf’m Deich quasi und ja, ja.
Ich habe es noch nicht ganz kapiert, der lag am D am Deich und konnte sich irgendwie nicht bewegen. Und du wolltest hm, du warst aber alleine da mit ihm und du wolltest ihn w irgendwie nach Hause bringen.
Ja, also quasi, ähm wir waren quasi ’n Tag davor feiern. Wir haben haben halt gesagt: „Wir feiern quasi rein.“ Und, ähm, 2 meiner Freunde sind vorgelaufen und ich war mit ihm quasi so Last Man Standing. Und wir wollten ja quasi die 5 km nach Hause laufen. Er war aber schon so besoffen, dass, ähm, er nicht mehr laufen konnte. Und der lag da auf‘m Deich auf‘m Deich eingeschlafen, hat da hin gekotzt. So, das war 'n bisschen, äh, kritisch und, ähm, deswegen musste ich irgendwie gucken: „Wie kriege ich ihn jetzt weg?“ So, ich habe Freunde angerufen, aber ich habe in dem Moment es hat über ’ne Stunde gedauert, bis sie da waren, mein Leben so 'n bisschen hinterfragt. Weil Geburtstag, äh, grade so im jungen Alter, also sich schon irgendwo in der Entwicklungsstufe immer neu freischaltet, ne? Verantwortung, die man vielleicht auch trägt.
So? Mhm. Okay, verstehe. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Okay, und dann erzähl mal, dann saßt du da und hast irgendwie über des Leben nachgedacht und was kamen da so für Gedanken? Also, was genau, was was kam da so hoch?